Olha, eu eu tô numa empresa já há um tempo, tá. E eu sou eu sempre fui um um bom funcionário, mas agora eu comecei a
Hum. Uhum. Sim.
eu planejei, eu a minha intenção é pedir uma promoção, me candidatar a um cargo de
Hum. Uhum.
a um cargo de gerência, então eu sabia que o gerente da sessão ia se aposentar.
Uhum.
Seis meses atrás, eu já sabia disso, então, há seis meses atrás eu comecei a a bolar a minha estratégia. Aí me dediquei mais, trabalhava até fora do expediente e tudo.
Hum. Você aí da você queria então, eh, melhorar o seu o seu cargo ali dentro da imprensa, né, s
Pelo. Melhorar o meu rendimento, né.
Hã, tá.
Eh, porque a minha intenção é pedir e me candidatar ao ao lugar dele.
Tá, você queria melhorar os seus resultados.
Sim, melhorar o resultado, melhor hum, marcar, assim, a minha presença como, né, participar de reuniões, falar, perguntar nas reuniões, faz hum, fazerem me notar.
Uhum. Hum.
E outra coisa que eu fiz também foi foi começar a dar palpite é, por que que você acha?
É uma é uma estratégia boa. Ah, é é uma estratégia boa você começar a se dedi dedicar mais, a prestar mais atenção, a estar mais, né, atento, mais presente e e talvez, eh, você se né, falar mais, se expressar mais, eh, as fica você vai ser notado. E aí você pode, né, te melhorar.
Uhum. Mais presente. Hum. Uhum. É, a intenção é essa, ser notado mesmo, né, porque, eh, eu vou falar lá na na chefia e falar eu quero me candidatar a essa vaga. E eu vou apontar as minhas qualidades lá. Uma das coisas que eu fiz também
Uhum. Uhum. Uhum.
foi começar a ir de funcionário em funcionário, que são que são do meu nível, são meus colegas, né.
Olha, ué. <laughs> Hã, e
São, eh, gerenciados abaixo desse gerente. Eu comecei a ir de colega em colega e perguntar se precisava de ajuda, se precisava de uma dica, se tinha alguma coisa que eu podia fazer.
Uhum. Uhum. E
E pra minha boa surpresa, vários precisavam de ajuda.
Hum. Olha, é, muito bem, muito bom. E
E eu mesmo, hã?
Não, eh, eu acho que tudo o que né, você tudo o que você faz, você procurar fazer sem arrogância, né, com eh, agindo certo, sendo autêntico, né, va vai ter resultados, né?
Uhum. Sim, então, eu eu ofereci ajuda e eles quiseram. Ah, mu muitos deles quiseram. Então, eh, mesmo tendo que entregar o meu trabalho e fazer aquilo, por vezes, eu deixava de completar alguma coisa da minha responsabilidade pra estar ajudando um grupinho ou um trabalhador. E isso ajudou a melhorar os números deles e eu fiz questão de anotar todas essas coisas, pra poder fazer um relatoriozinho.
Uhum. Sim.
E e, às vezes, isso até me atrapalhava, porque eu estava lá ajudando eles na coisa deles e a minha entrega ficava até um pouco atrasada.
Olha.
Então, eu tinha que trabalhar em casa. Terminou o serviço, chegava em casa, eu ia terminar aquilo que eu deveria ter terminado durante o dia.
Uhum. É isso. Aham e e, o o o gestor, né, eh, o gestor, você conversou bastante com o gestor? Como que foi? Você chegou a falar com ele sobre essa vontade, né, de de pedir uma promoção?
Tá.
Você não falou com ele?
Ainda não. É por isso que eu tô te pedindo O o conselho porque
Hum, você
e eu fiz essa estratégia.
Hum.
Tô com tudo num papel, uma folha de papel só mostrando tudo o que eu fiz.
Uhum. Você tá criando co uma confiança, criando, né, mais resu mais resultados.
Uma forma de eu mostrar, olha, por que que eu mereço? Por que que eu sou capaz, de executar bem a função do nosso colega que vai aposentar? Por isso, ó.
Você tá preparando tá preparando o terreno, preparando a área, uhum.
É. Eu vou falar assim. Eu gostaria de me candidar pra candidatar para essa para essa vaga. Eu sou capaz, olha, nos últimos meses eu não só entreguei bons resultados da minha parte, eu ajudei esse colega a vencer esse desafio. Eu ajudei esse grupo de colegas a criar estratégias novas, que melhoraram os números deles. E esse colega eu fiz isso, com esse colega, eu fiz isso. Então, assim, eh, o nosso gerente, é maravilhoso.
Uhum, é você tá, mos Olha! Aham. Tá. E e e você mostrando tudo isso, ajudando os seus colegas ali, você não ficou, eh, com medo, ou com receio de de tá dando oportunidade para outras né, pra outra pessoa? Você não Não? Hum.
Não, não, não, não fiquei com medo de de de criar o meu concorrente, não. Até porque até porque você tem que fazer essa essa estratégia em segredo. Você não pode sair contando pra todo mundo, né.
É. Uhum. Tá, mas, eh, você chegou a falar com o seu gestor? Você chegou devagar, ele percebeu todo esse movimento que você fez?
Ainda não. Eu não ainda não falei que eu quero a vaga, eu quero um um conselho. Se eu já fiz tudo tudo que eu que eu precisava fazer. Eu você você acha que eu preciso melhorar alguma coisa.
Hum. É, então eh eh, eu acho eu acho que vai você tá indo porque você tá tentando, né, tá indo no caminho certo. Você tá você tá comendo as beiradas e tá, né, se eh, tá tendo resultados, né. Se você tá vendo os amigos falarem todo mundo elogiar, então, você tá, né, já tá num nível acima, você já tá
Uhum. Tá, você acha que eu deveria fazer mais coisas? Que eu deveria participar de reuniões que nem são da minha área? Você acha que eu deveria propor soluções?
Não, não, não, não, não acho. Eu acho que vo não, eh, que que você acha? Você acha que isso melhoraria? Porque vo você que está no no ambiente, né, você que trabalha, você tem que saber. Isso vai te proporcionar algo melhor?
Bom, não sei, a eu já tive a impressão que sim, né, se eu participar até de reuniões de setores que não são parte da minha da minha gestão, eu vou mostrar que eu estou presente. Ou, então, se eu escrever sugestões em como melhorar o ambiente, como melhorar o maquinário, como melhorar a manutenção
Isso v Aham. Ou ent Aham. Mas você mas o interessante seria você, né, alinhar, né, todos os seus passos, né, eh, continuar agregando, né, continuar ajudando e e valorizar, né, a a equipe, as pessoas e ter, né, um uma o gestor perceber naturalmente, né. A pessoa que pe perceber naturalmente, e, isso, seria melhor, né, sem
Hum. Certo. É, eu temia também de exagerar, e um dia estragando estragando a minha estratégia, alguém da chefia fala assim: "Olha, você tá" você tá incomodando demais, tá falando com todo mundo, mandando sugestões e tudo, a chefia tá tá de saco cheio já de você lá. Então é verdade, então tem que ter cuidado.
Uhum. <laughs> É. Sim, você precisa ter esse cuidado sim, de, né, de não exagerar, tem que ser tudo
Eles estão levando as suas sugestões como reclamações, falando que as máquinas estão ruim, que a manutenção não tá boa, então, tem, tem que ter cuidado.
É. É, então, tem que evit Tem que ter cuidado, tem que evitar, né, também, eh, chegar esse tipo de conversa até a o gestor. Chegar esse tipo de conversa até ele essas conversas, né, que que que de só problemas, né, falou: "Ué, quem que tá levantando tanto problemas assim?".
Você acha que eu deveria falar com o meu gerente, o que tá aposentando falar meu amigo, você que está indo embora missão cumprida e eu, eu queria me candidatar para a sua vaga, você você não, não não pode me indicar lá, mas também pode pode cair mal, né?
É eu a se você tiver Se você ti Aham. É, você tem que ver se se se você pode ter essa conversa, eh, sem ser né, forçar uma uma situação, sem forçar nada. Mas também ter o reconhecimento, né, eh eh, se você tá fazendo tudo isso e isso tá sendo bom, com certeza as pessoas estão vendo, principalmente o chefe, o gerente, estão estão comentando entre eles, né, normalmente é assim as empresas.
Ver se se alguma, hum. É, eu posso começar a conversa sem a intenção de ir direto ao assunto e meio que sentir a atmosfera, né, ver se eles tocam no assunto.
É, você tem que pegar o pegar um dia ali que você achar que tá que que o o seu chefe não tá nervoso, o seu gestor, né, o o seu gerente não esteja o gestor não esteja e tentar, né, uma conversa sincera, falar exatamente o que tá acontecendo, o aumento até, né, de porque você melhorando o cargo, normalmente vai ter um aumento, vai ter, e con
Hum. Será que A minha a minha estratégia é o seguinte, é puxar conversa com ele sempre.
Num clima num clima bom, num clima positivo.
E nunca é, nada a ver co nada a ver com essa minha intenção. Aí, se um dia
Uhum.
ele mostrar que notou a minha melhora que notou a minha a minhas ações e fizer um elogio: "Ah, notei que você tá melhorando isso, e isso, e isso, e isso".
Uhum. Sim.
Aí, eu posso usar como uma abertura: "Ah, por falar nisso, você acha que você poderia me indicar pra a sua vaga?".
Uhum. Sim, então, eh, você você pode também mostrar que você já tá, né, tá atuando no nível acima que você já está mais, né, entendendo melhor, falar do assunto de forma mais natural das coisas e e e não falar: "Eu tô ajudando todo mundo, eu tô fazendo isso". Você tá procurando um reconhecimento aí, tá procurando, né. Mas tentar puxar uma conversa mais natural, ao começar por outra conversa e nisso, né, partir pra uma conversa mesmo entrar no assunto da da das
Não, não, né. Sim, é ver se ele dá uma abertura, né?
É um assunto mais con consistente.
Porque pode ter um um pode ter eles podem já ter um gerente que nem tá na na equipe, já preparado para o lugar dele, eu não tô nem sabendo, vou quebrar a cara lá, mas
É, acontece, pode ser. É.
então então talvez me adiantar no assunto me ajude.
E às e às vezes pode ser até você e você não sabe, né. Pode ser, então é é bem complexo.
Você acha que eles podem já já terem notado o meu desempenho e
<chuckles> Sim, sim. Se você tá dando resultado, sim.
Não estão falando nada. Uhum.
Provavelmente, eh, né, o gerente tá ali de olho e já tenha notado. Tem que também esperar um pouquinho, com calma, quem sabe ela vem sem você nem pedir, né?
Uhum. Hum. Verdade. Ah, obrigado, hein. Acho que você me deu até mais tranquilidade.
Olha. Sim, sim, com então com com o tempo, com naturalidade, as coisas vão aparecer, o trabalho vai fluir e vão perceber, né, as suas qualidades.
Ah, tomara, vai me ajudar bastante, porque o salário é bem mais alto, né.
Sim, melhora, mas foi bom.
Tem o meu próprio escritório. Obrigado, tá.
Que bom que eu pude ajudar. Obrigada.